อืม ก็ต้องยอมรับนะคะว่าแบบคุณนี้เก่งมากเลยค่ะ พยายามแบบว่าหางานจนได้เนาะ แล้วก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าแบบว่าพยายามสู้มาก ๆ เลย ก็ขอชื่นชมตรงนี้ค่ะ แต่ ค่ะ คืออย่างงี้นะคะ อยากจะแนะนำให้แบบแยกอดีตออกจากตอนนี้นะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นในปีก่อน ๆ เนี่ย ก็ไม่ได้หมายถึงปัจจุบันคุณจะเป็นอย่างงั้นเนาะ เพราะเท่าที่รู้อะ คุณเนี่ยก็ได้ต่อสู้จนตอนเนี้ยกลับมามีงานทำแล้วอะค่ะ แล้วก็ คือ จะบอก เอ๊ะ ยังไงดี อ เออ จะบอกว่า
อุ๊ย ขอบคุณครับ ครับ อืม อือฮึ ครับ
ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ให้มันผ่านไปนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเรามัวแต่ยึดติดอยู่กับอดีตอะค่ะ เราก็จะไม่สามารถเดินหน้าได้ จะไม่สานะ เออ สามารถ move on ได้เลยอะค่ะ เพราะฉะนั้นน่ะค่ะ ลองให้โอกาสตัวเองอีกสักครั้งนะคะ ถ้าเกิดว่าปีเนี้ยไป เราอาจจะเจอกับญาติคนนั้นอีกอะค่ะ เราก็อาจจะหลีกเลี่ยงนะคะ เป็นแค่การเข้าไปไหว้เฉย ๆ แต่ว่าไม่ต้องร่วมวงสนทนานานน่ะค่ะ ให้แยกไปทำอย่างอื่น ใช่ค่ะ ให้แยกไปทำอย่างอื่นก่อนน่ะค่ะ แล้วก็พาตัวเองนะคะไปอยู่กับคนที่เขามีทัศนคติดี ๆ ญาติคนอื่น ค่ะ ไปร่วมพูดคุยกับเขาแล้วก็จะได้รู้สึกไม่แย่นะคะ ไม่ทราบว่าในครอบครัวของคุณน่ะค่ะ มีใครที่แบบคุณสนิทแล้วก็เขามีทัศนคติดี ๆ ไหมคะ?
อา โอเค ครับ เออ ก็จริงนะ ใช่เลยครับ ครับ อา เป็นไอเดียที่ดี <chuckles> ครับ อืม อา ครับ อืม ครับ อืม ก็ ก็มีบ้างนะครับ ท่าน 2 ท่าน ก็ อืม ก็มีนะครับผม แต่การพูดคุยใน ยังไงดีอะ วงกว้างเนี่ยเขาก็จะสนทนา น อ่า ตาม เออ ตามวัยอะนะครับผม ผู้ใหญ่ก็คุยกับผู้ใหญ่ เพราะนาน ๆ ครั้งได้มาเจอกันนะครับ ผม ผมก็เลย อ่า อ เข้า แค่เข้าร่วมนะครับ แค่นั่งเฉย ๆ ไม่ได้พูดคุยอะไรกับใครมากนะครับ อืม
อืม